C'est depuis que je suis entrée à la fac. Tu vois? Quand j'étais au lycée au lycée, je me préparais en 1 heure. Tu sais, je me levais, je me débarbouillais, go au déjeuner et après, heu, petite douche et après, je partais direct. Et en fait, et j'ai remarqué que quand je faisais ça, quand j'arrivais au lycée, vraiment, voir les gens, ça me saoulait. C'est vraiment, je je pouvais pas. Et du après mes amis, ouais, et après mes amis, eux, ils connaissaient ça, donc ils me disaient pas bonjour le matin, ils attendaient la récré de 10:00 où ils savaient que là, je m'étais bien réveiller avant de me dire bonjour.
Ouais. Mmh mh. D'accord d'accord. Tu avais pas eu assez de temps, mmh mh. <laughs> D'accord d'accord, donc en fait pour pour toi il vaut mieux se lever tôt finalement pour vraiment préparer, heu, ton
Ouais, et en grandissant, <laughs> exactement. Ah oui, oui, oui, et je pense que cette famille, tu vois? Parce que mon grand frère, il est pareil, heu, tss mes petits frères aussi, tu vois? Le matin, c'est il vraiment pas nous parler. En tout cas au réveil, pile poil au réveil, heu, je peux vous écouter. Par contre, écoutez, il y a aucun souci, il faut juste pas me demander de répondre. Mais alors que tu vois? J'avais des amis, eux, c'était, ils se réveillent, tac, une douche, ils s'habillent, ils partent, fini. Enfin, ils arrivaient avec le sourire et tout. Ah, ouais, et moi, je me suis
D'accord. Ouais ouais. Mmh mh, mmh mh. Il y a des gens qui sont très rapides, effectivement, donc c'est en fait, toi, c'est ton c'est ton état d'esprit au moment du réveil, qui finalement a fait que tu as besoin de cette grande routine, heu, matinale.
Ouais, mais après, je vois, je pourrais je pourrais aussi dire, je m'habille, enfin, je fais comme eux, je peux aller vite aussi, mais par contre, je garantis pas, heu, mon contrôle exactement. Mon agréabilité, elle va en prendre un coup. Heu, et donc du coup, je je fais assez attention à ça. Ouais, il y a des trucs qui ont pas fonctionné, hein pardon excuse moi. Ouais ouais ouais. Tu sais, il y avait des tu as des bonnes pratiques, surtout quand tu es quand tu es étudiante, où en gros, on te disait, heu, pour gagner du temps le matin, il faut préparer ses affaires la veille. Et heu, ouais, et tu vois? Et puis ma mère, elle me disait ça à chaque fois et tout, parce que je perds quand même des fois presque 10 minutes le matin juste pour savoir comment je vais m'habiller et partir. Mais en fait ouais. Mais tu vois? Du coup, disait, bah, prépare tes affaires la veille et comme ça le matin, bah tu as voilà, c'est une bonne idée. Et en plus, rationnellement, je l'entends, mais heu, tu vois? Du coup, j'avais essayé de préparer mes affaires, mais je sais pas pourquoi, j'ai toujours à la dernière minute en me disant: «Ouais, finalement, j'ai pas envie de porter ça,» donc je change tout. <laughs>
Mmh mh. On sera moins agréable, peut-être, à tous les collègues. <laughs> D'accord. D'accord. Et alors, pour le vas-y, oui, à qui ont pas fonctionné du tout. Oui. Oui. Ça, c'est assez classique, mmh mh. Ouais, c'était une bonne idée, finalement, mais pour ça ça convient pas. Oui. <chuckles> Donc en fait ça te fait presque perdre du temps quoi finalement.
<laughs> Ah, heu, en tout cas le soir oui. <chuckles> Du coup, j'ai du coup j'ai abandonné j'ai abandonné l'idée. Ça fonctionnait pas pour moi, mais heu
<chuckles> Voilà. <chuckles> D'accord, OK, et alors, le week-end, tu as aussi des des rituels comme ça, des une routine, ou ou là, tu te laisses aller?